Muy bien, entonces, te tenía una pregunta, eh, ¿cuál fue una clase que a ti en algún momento de tu vida escolar te cambió la vida y por qué te cambió la vida?
Ujú. Uy, mira, yo creo que sí tengo una no específica, específica, pero a lo mejor una materia, este que todas sus clases creo que eran como un nuevo descubrimiento en mi persona y en mi vida, este, esta clase me lo impartió un maestro en la universidad, yo estudié psicología, estudié la carrera de psicología, mi maestro, por ende, también era psicólogo, este, y este maestro, para empezar, fue mi maestro favorito de la carrera, ¿no?, ahí te lo pongo primero, fue mi maestro favorito de la carrera, segundo, sí sí sí, <chuckles> y segundo, eh
Okey. Ah, qué bueno. Ajá. Ah, okey. Sí, porque di. <chuckles>
me dio los 4 años de mi carrera, o sea, todos mis tetras, él fue mi maestro en alguna materia u otra, ¿no?, entonces, mm, como que creamos otra tipo de relación, otro tipo de confianza con otros maestros, o sea, a diferencia de con otros maestros, ¿no?
Ajá, claro.
entonces, realmente, o sea, todas sus clases era algo que él buscaba precisamente. Yo creo que se preparó para esta pregunta que nos la hicieran en un en un en un futuro, porque siempre buscaba la forma de darnos un poquito de inspiración, de darnos, este, como ese empujoncito, de darnos toda la información que nos cupiera en nuestras cabecitas en ese momento, entonces, creo que realmente cualquier clase que pude haber tenido con este maestro, fue una que de alguna u otra forma cambió un poquito de mí de mi personalidad en su momento.
<chuckles> Okey. Claro, porque, bueno, me imagino, por como lo cuentas, eh, te ayudó mucho, ¿no? No es en este tema de toda tu carrera universitaria, porque haberlo tenido por los 4 año por 4 años, como maestro, pues, claro, yo me imagino que, pues, lo llegaste a conocer muy bien, ¿no?
Sí. Sí, o sea, sí justo, y creo que, o sea, precisamente, eso que te decía de que lo 4 años, o sea, 4 años, aunque no seamos amigos o que no nos tratemos como una amistad, o sea, de que fuera del del ámbito escolar o del ámbito profesional para él, o sea, pues, es una relación diferente. Entonces, y aparte él como persona, creo que a él le gusta mucho ser este tipo de persona, em, como inspiracional o tener esta confianza, eh, inspirar esta confianza, este papel de mentor, por así decirlo. Y la verdad, creo que yo sí fui una como de sus estudiantes en las que que más lo buscaba, eh, pues, como para cualquier cosa, partir detalle, para cualquier consejo, para cualquier situación que estuviera viviendo. Eh, precisamente, porque para mí es una persona como con mucho conocimiento y y con mucho, mm, pues, no experiencia, porque nada más es como 3 años mayor que yo, pero como es de de de cuerpo joven y mente mente grande ¿no? O sea, de mente anciana por otra por buscar otra palabra. Este, entonces, para mí, o sea, realte realmente, o sea, esa conexión que que hicimos, o sea, fue muy especial y que creo que sí se vio reflejada en muchas, muchas formas, o sea, dentro de de estas clases que que él me impartió en su momento.
Sí, claro. Ajá. Ah, okey. Oh, ya. <chuckles> Sí, sí, sí. Okey. Sí, claro, o sea, suena como que fue una relación muy estrecha entre ustedes 2. Y, pues, bueno, me imagino que entre tantas cosas de que, como mencionabas, que eras de las que más lo iba a buscar, que tal vez, iba se apoyaba con él para distintas actividades. Entre esas cosas que hacían de de que lo ibas a buscar para retroalimentación, otras cosas, ¿llegó el momento en el que te dijo algo o te o hizo algo como te enseñó algo en específico que fue un parteaguas en lo que es tu vida, como que cambió en ese momento tu forma de ser, tu forma de ver las cosas, que te cambió realmente, que te hizo tomar un rumbo diferente?
Ujú. Ujú. Claro. Y, mira, yo recuerdo mucho más que otros momentos, em. No fue una bueno, es que tengo 2 muy presentes. Uno de ellos fue, precisamente, que le no fue como una experiencia uno a uno, sino de que le celebramos a él su cumpleaños, precisamente, porque fue un maestro que significó mucho para nosotros. Entonces, en en ese momento en el que, pues, él se emociona y todo eso, pues, nos da unas palabras, ¿verdad? Y
Okey. Ah, okey. Ajá.
y, básicamente, o sea, pues, obviamente, nos agradecía, em, que le hubiéramos tenido ese detalle con él y todo eso. Y una de las cosas que nos dijo es que a él le emocio o sea, le emocionaba mucho y se sentía muy feliz y contento, que él, como persona, que iba iniciando porque creo que f era su segundo año como maestro. Entonces, o sea, no no tenía como que tanta experiencia en el ámbito de de enseñar, pero que que él le hacía muy muy feliz y le llenaba mucho, o sea, él como que su alma y eso, el que nosotros lo viéramos a él como esta figura, eh, de mentor, esta figura especial en nuestras vidas, y que a él lo que le gustaba, precisamente, era vernos crecer y vernos desarrollarnos, vernos salir de nuestra zona de confort, eh, acercarnos a él y que si él nos podía decir 2 o 3 cosas, o sea, que nosotros lo implementáramos. Entonces, yo la verdad, no sé si fue por como el momento, a mí me dio mucho sentimiento, este, verlo, porque él también, o sea, como que quería llorar de la emoción y entre palabras de agradecimiento y todo eso. Entonces, a lo mejor, no fu no no me cambió la vida, pero sí me dio como que una nueva luz en cómo al no nada más el que nos admiren, sino el que la admirar a este tipo de personas que tienen un impacto en nuestra vida. Eh, para nosotras, a lo mejor, no lo valoramos tanto o no es como que, ay, la gran cosa, pero sí me dio mucho más como ya más adelante en mi vida y con otras experiencias, con otros maestros, o sea, de que a valorarlo a él como persona, a él como en papel de maestro. O sea, para mí ha sido y siempre será el mejor maestro que he tenido, o sea, de que en mis 22 años de estar en una escuela, o sea, ha sido el mejor maestro que he tenido. Entonces, como que eso sí lo tengo muy presente y siempre lo tengo en Facebook todavía, entonces, cada que tengo un problema o así, de repente, me acerco con él y le digo de que, oiga, ¿qué me puede recomendar para esto?, ¿no? O sea, y que estoy pasando por esta situación, que me o sea, como que esta confianza. Y.
Ah, okey. Ujú. Claro. Ajá. Sí. Ajá. Claro. <chuckles> <chuckles> Sí. Sí, está muy abierto a a responder tus dudas, ya más por más es externos a la escuela, ¿no?
Sí, o sea, como que ese aspecto, justo, o sea, algo más personal, o sea, él no tiene problema. Entonces, como que ese momento, para mí, o sea, está muy marcado en cuanto ya como en mi vida personal aprender a valorar a las personas que nos rodean y a las personas que nos dan un consejo, y a las personas, eh, que nos extienden la mano, eh, para ayudarnos en esas situaciones, ¿no? O sea, es como que es como que el principal. Y ya como en el aspecto, pues, no negativo, pero, pues, somos, bueno, yo el maestro de psicología, estudiante de psicología, eh, tuvimos una clase en la que él nos enseñó a enfrentar los miedos y yo no quería, no quería, no quería. O sea, yo no estaba abierta a ese tipo de expe de vivir ese tipo de experiencias todavía. Entonces.
Claro. Okey. Oh, ya. Sí, porque es algo difícil para una persona como extena externar lo que son como sus miedos, sus temores, y más cuando se encuentra en un salón de clases, que, pues, aunque sea sepas que son tus compañeros y que, tal vez, todo se quede dentro del aula, como que aún así la gente no está acostumbrada a abrirse de esa forma delante de esas personas, ¿no?
Ujú. Exacto, o sea, literalmente, lo que acabas de decir, o sea, así me sentía yo en este momento, o sea, yo me sentí muy vulnerable, o sea, al al que me estuvieran viendo literalmente como un experimento, ¿no? O sea, como un como una prueba ahí a ver qué sale, ¿no? Entonces, yo, la verdad, me molesté con él, o sea, en su momento, o sea, me molesté de que no quiero, no me vas a obligar, o sea, de que, no, me salí del salón y ya después, él fue atrás de mí y me explicó, o sea, y que, o sea, de que me entendía, que respetaba mi decisión, pero que yo también tenía que ponerme en la mentalidad, especialmente, como si yo me quería desarrollar en este ámbito de psicología, no sé, clínica o así en en ya en mi vida profesional, de que también tengo que estar abierta a nuevas experiencias, a afrontar mis miedos, y que eso no me hace una persona débil, que no me hace una persona, eh, a la que los demás puedan juzgar por mis miedos, porque todos tenemos miedos. Entonces, la verdad, me dijo muchas más cosas, pero no me acuerdo. Eso fue lo que más resonó conmigo. El que no porque tengamos miedos, este, o porque no tengamos miedo a enfrentar nuestros miedos, este, significa que seamos débiles. Entonces, también como que eso también se me quedó mucho, eh, y creo que los lo sigo, pues, mentalizando todavía en en mi vida diaria. Eh, cuando digo es que no puedo, no puedo, como que se me viene ese pedacito de que, o sea, de que no tengas miedo a experimentar, ¿no? O sea, de que está bien como que tener miedo, pero tienes que salir de tu zona de confort, ¿no? Entonces, eh, o sea, ese momento con él, todavía lo sigo, pues, repasando de repente cuando estoy en esas situaciones.
Sí, claro. Ajá. Claro. <chuckles> Claro, sí. Sí, porque tal vez ya para ti en ese momento fue algo que tú no esperabas o que tal vez no se te pasaba por la mente que tendrías que hacer, entonces, pues sí, claro, es muy entendible el hecho de que haya, este, tal vez no te encontrabas como en la mejor situación como para hablar sobre eso.
Ujú. Sí.
Y y bueno, es ya viendo así como que, pues, a grandes rasgos siempre va a haber como algunas veces que te va ir muy bien o a veces te va a ir, tal vez no va a ser un buen día con ese maestro, pero por lo que me cuentas, pues sí era la mayor parte del tiempo, pues, el que se llevaran bien, que las actividades te gustaran, ¿no?, ¿no es así?
Ujú. Sí, y justo eso, que él también le metía a sus clases, que fuera una clase dinámica, que fue una clase realmente en la que pudiéramos aprender, o sea, yo hasta el día de hoy yo te puedo decir que, no sé, de las 25 materias que llegué a tener en la carrera, a mí solamente me vienen a la mente datos o información de las clases que él me llegó a dar, o sea, no mantengo como que tanta información de otras clases porque para mí no fueron importantes o no fueron dinámicas o no buscaron una forma los maestros de hacer que 1 recuerde la información, entonces, o sea, justo eso, que también él se aplicara en eso, o sea, para mí era muy importante y tuvo un gran impacto, o sea, también en mi vida, o sea, de que estudiantil, ¿no?, o sea, en mi carrera, entonces, también para mí eso tuvo mucho valor para apreciarlo más a él y a sus clases, obviamente.
Ah, claro. Sí, claro que sí. Claro. Porque, este, cualquier maestro puede dar una clase, y ponerse a leer. Pero, claro, si si no sabe, como la darle un buen ritmo a la clase. Darle una pues, lo como lo comentabas, este, que sea dinámica, que no siempre sea repetitiva, aburrida, sino que realmente, esas actividades te recuerden, que tal vez, en un futuro, que sea como de: "Ah, guau. Este, me acuerdo cuando hice esa actividad, y me pasó esto. Y yo me acuerdo, haber dicho esto, para r solucionar x problema". Entonces, bueno, en en esa parte, hablando así, como de cosas a futuro. Ya ahorita, que estás en este, pues, actualmente con tu vida. Ya después, de haber pasado de la universidad. Tú dirías que, ¿hay algo que quieres cambiar de ese momento? ¿Algo que quieres añadir, quitar, este, decir, confesar, a tu yo de ese momento? O a lo mejor, tal vez, a ese Profesor, que ¿Algo que te haya faltado decirle?
Ujú. Ujú. Y sí. Claro. Ay. Yo creo que mira, es que nuestra graduación, como fue en pandemia, <laughs> tampoco como que no nos no nos pudimos ver, como que cara a cara. Entonces, siento que sí, mm, me hubiera gustado mucho más, poder agradecerle en persona. Y que a la mejor, él notara mi sinceridad y, realmente, mi aprecio por él, como persona, y por él como profesor. Este, entonces, sí me hubiera gustado, poder haber hablado más con él. Poder haber más hablado como de corazón a corazón, por así decirlo. A lo mejor abrazarlo, aunque no le gustaban los abrazos, pero obligarlo, a que nos abrazáramos. <laughs> Este, pero yo creo que o sea, por ejemplo, si me preguntas de que, yo decirme algo, a mí misma del de mi pasado, yo creo que no. Creo que en su momento, supe valorar muy bien a específicamente, a este maestro, y a sus clases. Entonces, creo que, por ese lado <laughs> lo hice bien. Sólo sí, me hubiera me hubiera gustado más, que él supiera, que realmente tuvo un impacto, y sigue teniendo un impacto. Yo creo, que no nada más en mi vida, sino también en la de mis compañeros. Porque todos lo veíamos, como que con esa luz de de O sea, él es el maestro. ¿sabes? O sea, el maestro. O o sea, de que la la la o sea, el-el el mejor. O sea exacto. Entonces, este, creo que, sí me hubiera gustado más, poder ampliarlo un poco más, con mis palabras. Pero, o sea, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de de haberlo valorado, porque creo, que no me ha decepcionado, en ningún momento. Entonces, valoré mucho, y y admiro mucho sus clases, su información, sus diapositivas, y todo eso. Entonces,
Ah, ya. Sí. Ajá. Sí. <chuckles> Sí. Ujú, sí. Claro, el maestro que mejora, este Sí.
lo recomendaría, 1000 y 1 veces, que lo busquen para ser maestro. Que lo busquen para, ah, tenerlo enfrente de una clase. O sea, es es esas clase de personas, o sea, que te marca de una forma muy, muy, muy, muy positiva, durante años, si no es que toda tu vida.
Wao. O sea, realmente, se nota muchísimo, tu tu entusiasmo por este profe. Y muchas gracias, por comp compartir esto. De verdad, o sea, es muy interesante, como el aprecio con que tuviste, con este profesor.
<chuckles> Muchas gracias a ti, por darme el espacio para platicarte. Nos vemos.
Sí, claro. Nos vemos, en otro día.